Ya, bu arada şaka bir yana, şey de yapamıyorsun ki Hani, çok yakın olduğun arkadaşındır, akrabadır onlarla, evet, sürekli emojiyle yürüyor işler. Ama şimdi resmi, hiç tanımadığın birine de, hani O ışığı alırsan bir gülen surat oluyor ama, <chuckles> ya, maymun da her zaman olmuyor tabii ki.
Ha ha. Evet. Ha. <chuckles> Evet. Tabii, onda biraz zor.
Ya, ama bu s bu aralar şeyi de fark ediyorum: Hani, bir resmi mesajlaşmada bile artık, hani, her klavyede bulunduğu için, eee, işe yarıyor bence ya. Hani, çok, ııı, gergin bir ortam yoksa emojiyi kullanıyorum. Yani ar çok yakın olmasa bile bir Şey de yara yapıyor bence. Ne kadar tanımasam bile bir gülen surat, hani, bir sempati, bir, iii, ortamı yumuşatma bence işe yarıyor bilmiyorum. Tabii kal Ya, ben böyle düşünüyorum ama alan nasıl düşünüyor mesajı bilmiyorum. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Değil mi? <chuckles> Anladım. <chuckles> Peki çevrende var mı böyle, hani, hiç, iii, emoji kullanmayan? Bu yüzden, böyle, bazen o kişiyle konuşurken, hani, acaba, eee, şey diyor musun? Yani, "Bu kişi ciddi mi şu anda yoksa, hani, bana bozuldu mu? Benden nefret mi ediyor?" Hani, böyle sorul sorduğun oluyor mu kendi kendine?
Hıı. <tsk> Ya, o kadar anlam yüklemiyorum. Yok, yok, o kadar anlam yüklemiyorum çünkü olmazsa olmaz bir şey değil. Yani, "Bu zamana kadar emoji mi vardı?" diyorum. Hani, o kadar oralara girip derin manalar yüklemiyorum. Ama, eee, hani, koyulduğunda da çok yakın arkadaşımsa ş emm Ya, emojisiz var mı artık? Hani, grupları falan düşünüyorum. Mesajlaşma Bilmiyorum, bence çok yok. Hani, çok fazla bu tür iletişimi kolaylaştıran şeyler var.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.
Hani, olmasaydı da olur muydu? Kesinlikle, bu zamana kadar nasıl iletişiyorduk? İşte, diyorum ya: Bir kağıt kalem aldım, orada bile yazdığım şeye bir emoji koyamadım. <chuckles> Yaz yazarak gruba anlatmaya çalıştım. Ama, hani, işe yarıyor bence.
Peki Hı hı. <chuckles> Yani yine de şöyle Anladım. Yine de, hani, şeyden dolayı dedim: Bazen oluyor ya, mesela, bir cümle yazıyor yazıyoruz; onun sonuna o emojiyi koymazsak gerçekten farklı anlama gelebiliyor. Hani, bunu hissettiğin oldu mu bazı kişilerde?
Hı hı. <tsk> Yani, şey olarak değil: Neden emoji koy
E, hani, emin olmak için, böyle, bir tekrar sorduğun falan. Hani, "Ciddi misin şu anda?" falan gibisinden. <chuckles>
<chuckles> Yine Ya, ne d Ya, onu konuşmanın akışında emoji yoksa, mesela, anlayabiliyorum. Ama, hani, e eğer gidip bir gülen surat da koymuşsa, "Ha!" diyorum, "Tamam, evet, dediğin gibi, eee, burada bir sıkıntı yokmuş herhâlde." diye. Ama mesela büyük birileriyle de kendimden yaşça büyük birileriyle konuşurken de, iii, daha farklı "özenli" mi diyeyim? Daha dikkatli kullanıyorum. Hani, hepsine de, herkese de Evet, evet, hani, bazen şey de oluyor sonuçta: Eee, o ka Şey diye de bir sıkıntımız var, biliyorsun: "Acaba gönderdim, okundu mu, okunmadı mı?" Hani, bu tür şeyler de çok kafa yoruyor. Eee, b Ya, bu tür durumlarda eğer bu kadar önemliyse zaten mesaj değil bence, direkt arama.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Evet. Doğru. Hı hı.